Eee, aku enggak sampai yang saklek banget ya. Tapi ada request-request atau permintaan-permintaan tuh yang, "Wah kalau kayak kalau ini tambahin lagi bongkar lagi dong gitu, eee, gitu iya. Waduh kok nggak dari awal-awal." Karena gini ya, bisa dimaklumi sih sebenarnya, apa namanya, eee, pada saat membangun itu kan mereka enggak punya bayangan, pokoknya jadinya kayak gini. Nah begitu udah jadi seperti yang mereka minta ternyata mereka bawa kepikiran, "Oh iya ya, ini kan harusnya kayak gini kan." Nah itu ka itu kah sama aja sama bongkar pasang, nger ngerjainnya kan iya, bongkar heeh, gitu kan. M ya, pernah, <laughs> ya s sering juga kayak gitu. Ya karena dasar ininya, dasar pemahamannya kan berbeda, yang dipikir, "Oh tinggal bikin, bisa enggak dibikin bangunan kayak gini?" Misalnya, kayak gitu. Ya bisa aja gitu kan, begitu bangunan jadi, "Eh ada yang lupa nih," <laughs> kan kayak gitu. Waduh kalau ada yang lupa di tengah-tengah bongkar semua dong. Kayak gitu kan akhirnya, kayak gitu. Jadi, eee, tantangannya banyak di situ, makanya kenapa, eee, bikin apa namanya, kayak aplikasi apa selain tu, mahal banget karena ya itu tadi eee, usahanya itu luar biasa gitu kan. Nah
Mhm. <laughs> Heeh. Heeh. Bongkar lagi ya, bangunannya udah ada heeh, tapi pernah kayak gitu? <chuckles> Heeh heeh. Mhm. Heeh. Oke. Mmm. Iya sih. Mmm. Karena kan banyak inilah, trial and error kan ya, uji cobanya kan dari codingan dan lain-lainnya. Nah, eee, ketika kamu lagi ngerjain proyek gini nih, misalkan ya, terus tiba-tiba ada sepet nge-down gitu mis atau ragu, misalkan ragu dalam mengeksekusi fitur-fiturnya atau misalkan, eee, kira-kira jadi agak nge-down gara-gara misalkan ada salah satu anggota tim yang memang tidak bisa mengerjakan gara-gara urusan yang lain atau misalkan ada urusan keluarga lah atau misalkan ada urusan pekerjaan lain. Sehingga, eee, pekerjaan itu jadi seolah-olah, eee, agak terbengkalai gitu. Sehingga bikin agak ragu atau jadi nge-down gitu, pernah enggak gitu?
Mhm, mhm, betul. Iya. Mhm mhm. Mhm mhm.

Mmm, ah, ada nggak ya aku lupa tapi, eee, kalau di perjanjian kalau mereka batalin ya uang nggak kembali misalnya gitu terus kemudian, eee, apa namanya, eee, istilahnya, kita serahkan sesuai dengan apa yang, sudah dikerjakan gitu.
Heeh. Mhm. Oh berarti sebelum pengerjaan tuh udah dapet ini ya uang muka berarti ya? Karena kan ada ada beberapa perusahaan tuh memang, eee, mereka. Hanya akan dibayar ketika, eee, proyeknya sudah rampung.
Ada. Enggak kita enggak enggak berani kalau kayak gitu bahaya <chuckles> nanti enggak dibayar gimana dong? <laughs> Iya jadi di awal udah deal dulu, mhm, jadi awal harus ada, eee, deal dulu kemudian untuk, pengamannya, ya itu tadi ada DP lah ya ada termin kayak gitu, jadi setiap progres yang bisa dimonetisasikan baru ada tagihan kayak gitu kan. Nah kayak gitu jadi kalau ngelepas, eee, 100% di belakang waduh bisa mati kutu nih <laughs> mengerikan udah kerja wow setengah mati nggak dibayar aduh kan gitu kayak gitu sih.
Mmm. Iya sih, <chuckles> oke oke berarti selama ini aman ya? Oke. Mhm. Mhm mhm mhm mhm. Ngeri ya? <laughs> Heeh heeh. Nah itu, sebagian besar proyek yang, eee, kamu kerjain ini ya, itu dari, perorangan apa dari perusahaan biasanya?
Mhm. Perorangan ada, perusahaan ada gitu, ya jadi misalnya biasanya perorangan itu yang punya bisnis gitu, bisnis kecil terus ada juga yang perusahaan besar yang memang bikin aplikasinya cukup kompleks gitu juga ada gitu ja mhm.
Dari sekolah, oh. <clears throat> Mmm. Mmm. Oh, lokasi apa tuh yang kompleks biasanya?
Misalnya kayak integrated system, bikin integrated system, bikin barrier gate tahu barrier gate? Yang buat apa namanya tuh, eee, barrier gate itu tuh yang itu loh, palang pintu buat <chuckles> masuk ke perumahan atau gate-gate, eee, atau ke parkiran lah kayak gitu. Heeh, yang, in ini bikin bikin sistemnya. Jadi bikin sistemnya yang ter eee, berbasis kayak IoT kayak gitu, jadi bisa dipantau, mhm mhm.
Apa tuh? Virus? Heeh, tapi ini Oh. Oh itu maksudnya IoT kan? Karena kan sangkut pautnya dengan perangkat kan?
Mhm mhm, iya.
Oh itu pernah ada project itu juga ya?
Iya jadi kan kalau yang kalau yang, apa, kayak di parkiran itu yang palang parkir itu kan dia nggak berbasis IoT, gak semuanya hanya per, apa, iya iya operator. Kalau kita kan dari basis IoT bisa kayak gitu. Jadi bisa dipantau kapan aja, diterapkan di mana saja, dia mau pik punya berapa tempat, 1 server kayak gitu.
Ih, keren keren. Mhm. Oh itu oh itu kan dari operator ya?